Nagkamali ako.
Oh, sig okey.
So, ngayon oo. So ngayon, siyempre, ang impact nun si client magagalit. So, si client tumawag dito sa office sabi ah: "Ay, parang mali po yata 'yong na-deliver sa akin. Hindi ko po 'to item ah, ang kulay po ng ano namin ng order namin is ah C206 So, ang dumating po kasi dito iba, at 'tsaka 'yong order ko eh, may salamin. <gasps> Ang dumating dito sa amin ay louver." 'Yan. <sniffs> Kasi nong, makwento ko lang sa'yo, ang nature kasi ng work ko is ah, manufacturing ah wood 'Yan, mga ano, mga pinto
Mhm. Okey. Ah, okey sa so pang okey, okey gets. Okey po. Mhm.
yes, pinto, kabinet, 'yan ganyan. <gasps> So, ngayon nagkamali ako ng ano, ng pagpapakarga sa truck. So, alam mo ba 'no, talagang ano, pinuntahan niya ako do'n sa desk ko. <gasps> Sabi niya ganito, ni-rant niya ako, salita niya sa akin: "Ano ba 'yan ang tagal-tagal mo sa delivery, ah, ganto, ganyan ganon-ganon. Wala ka bang minota?" ganon ganon. Alam mo 'yong masho-shock ka na lang.
Teka, si sino po 'yan, yung customer ba 'yan o yung katrabaho niyo po?
Yung hindi, yung katrabaho ko na dating may hawak ng delivery na itinurn over sa akin. Yun, kumbaga eh, parang sabi niya eh: "Ang tagal-tagal mo sa delivery, ganito, ganyan." Parang alam mo 'yun, yung mabibigla ka Parang ako ngayon kumbaga sa akin kasi parang iyon na yung pinakamalaki kong pagkakamali doon sa trabaho. <breath> Although admitted ako doon. Kasi siyempre kumbaga eh ah, <gasps> 'yun nga, hindi ko na na ano agad, na review lahat do'n sa minota. <gasps> Kumbaga eh wala akong, ano ba ah, ibig sabihin no'n ay wala akong idea na hindi ako nagtanong muna,'yun. Kumbaga eh, alam ko naman, oo, yung pagkakamali ko. <gasps> Kaya lang sana, alam mo 'yun, <gasps> yung ang gusto ko sanang hingin ng payo sa'yo eh, <gasps> parang nawalan ako ng ano ng self-confident ba. <gasps> Yun oo. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula, magiging maayos ulit, gano'n. Kasi <gasps> everytime na mga ganyang bagay, parang na-trau-trauma na ako na <gasps> natatakot na akong magkamali, gano'n. Yung mga gano'ng ano ba pangyayari.
Ah. Okey. Okey. Mhm, mhm. I see. Dahil do'n sa mali na 'yon. Mhm. Okey, sige.